Oo, yung swab test talaga, eh, naka eh, ang sakit niya sa ilong. Na naka parang maiiyak ka, parang, "Ayoko nang umulit dito, ayoko." Eh, ako eh, sa office pa naman, um, 'pag nilagnat ka at buong araw kang nilalagnat, 'pag pumasok ng work tapos buong araw ka nilalagnat or inuubo ka buong araw at malakas yung ubo mo, automatic papadalhin ka sa clinic, isa-swab test ka. Tapos kahit tapos na 'yong pandemic isa-swab test ka pa rin, tapos 'pag magpapahinga ka ng 3 days, eh, 'di wala kang trabaho, wala kang sahod ng 3 days mm. Kaya parang ngayon, napakahirap talaga na ano, na magkasakit ka. Kaya as much as posibble, stay stay healthy and mm.
Oo. Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Mm. Mm. Mm. <clicks tongue> Hmm. Mm. Ay. <clicks tongue> Oo. Totoo 'yan. Totoo 'yan. <swallows> Kailangan kumain ng ma ng mabuti, yung malusog na pagkain para, vitamins as much as possible tapos ano, exercise 'tsaka magpa-araw basta sa umaga lang. Magpa-araw, importante yung araw talaga kasi maganda siya sa health. Nakaka nakaka-prevent ng ano, ng mga tsaka maganda sa ano, sa buto yung araw.
Opo. Mm. Oo. Exercise, opo. Opo, totoo. Mm. Opo. Mm. Opo. Opo, totoo. 'Pag nakapag-exercise ka, eh, nag-aano ka talaga. Nakakatulong talaga siya to prevent na ano talaga, na ma-stress yung katawan mo. And ayun
Oo. Mm. Mm. Oo. Sana lang wa wa wag lang magkaroon ulit ng pandemya ano? <swallows> Mm.
Opo, yun sana i yun talaga. Wag wag natin ay ipanalangin nating walang walang mangyari ulit. So, ayun mm, thank you po, may mga natutunan po ako, thank you so much po. <chuckles> Thank you so much po. Opo, ako din po, ba-bye po.
Mm. Wala na. Oo, salamat ha. Salamat sa ta s oras, ako din, sa'yo. <laughs> Nag-enjoy ako. Salamat. Magandang araw.
Opo, magandang araw.

<sniffs> Nung panahon ng pandemic ayan sa ano lang, sa sa social media lang talaga, usap lang kayo kasi maraming bawal. Sa ngayon parang ganun pa rin, eh. Kung talagang lalabas sa mga pupunta na lang sa birthday nila, sa mga ik okasyon na importante, ayan. Pero 'pag hindi, ay tapos sa bahay ka na lang lalo pag mayro'ng nababalita oh, meron na naman na ano, nag-uumpisang pandemic. Oo, may balita nga kasi ngayon, 'di ba? Sa Thailand, Singapore, oo. Oh, di ingat ka na naman, ayaw mo na naman lumabas agad-agad. M oo. Kaya nga.
Mm, oo. Opo. Mm. Hmm. Oo. Oo. Oo, tama naman. Mm. Oo. Oo. Oo, totoo. Opo, meron yung isa. Oo, opo, totoo. Oo, matatakot ka na naman, magpa-panic ka na naman, lalo na kung yung kung yung mga ano, kung kasi ako ang dami kong kamag-anak or may mga ako, ako mismo is na ano talaga, na-confine na may Covid kahit nilagnat lang naman ako or sinipon lang naman ako kasi napagod na ano. Tapos parang ano, parang grabe yung nangyari nun kasi 'pag na nasa ospital, grabe yung pagpapainom ng vitamins like ginawa mo ng ano, eh, parang pu ano, parang kumbaga almusal, hapunan, tanghalian yung ga may gamot. Kasi talagang pipilitin lumakas yung immune system mo, eh. Parang ano yun, parang napaka nakakatakot lalo na ikukulong ka sa isang specific na lugar na ka ikaw lang para hindi ka makahawa. Oo, nakakaano yun, nakakatakot yun. Tapos ang dami ang nakakakaba pa nun lalo kasi maya't maya ka nakakarinig na may namatay, na may na ganito na na hindi na umabot dahil nag-Covid dahi dahil daw sa Covid. Na di ko alam kung maniniwala ako kasi yung iba parang normal ano, normal na sakit yung naranasan nila, pero pinap nilagay lang na Covid kasi parang hindi masyadong malaki yung gastos. Kasi ang laki ng budget ng ng gobyerno nung panahon na yun, nung kumbaga 'pag
Mm. Hmm, mm. Mm. Mm. Mm, oo, oo. Mm, hmm. Mm, mm. Oo, wala yung pamilya mo, oo. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm, mm.
'pag ano ka, 'pag Covid- Covid victim ka automatic halos ano, 90- 90% or halos 100% yung sasaluhin ng gobyerno. Parang ano nun, parang ang nangyari ginamit na lang yung word na Covid para mas makamura yung gastusin mo para hin mabawasan yung gastusin mo kaya talagang nakaka-panic attack talaga siya nung mga panahon na yun.
Mm. Hmm. Mm. Mm, mm. Oo. Isa siguro yun sa mga ano, sa mga rason kung bakit parang sa tingin ng tao ay naku marami talagang ano, yun pala, yung iba hindi totoong Covid kung hindi excuse lang yun para mapababa yung ano, yung bills.
Mm. Oo. Mm. Oo, totoo. Oo, totoo. Kasi ano talaga siya, eh, ano kasi, eh, 'di ba nga, ah, 'yong parents ko, 'yong nanay ko, um, nagkaroon kasi siya ng ano, ng nagkasakit kasi siya. So, parang ano, 'yong naoperahan siya, nag-ano dialysis siya. So, kailangan linisin 'yong dugo niya. That time kasi hindi naman parang ang sakit niya lang is nagkaroon napuno ng plema 'yong baga niya.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm.